Evet, benim bi a bir arkadaşım da yüzmeyi denemişti mesela. Yüzmek de muhteşem bir spor çünkü vücudunun her noktası çalışıyor. Ke sadece ayakların değil mesela, koşuda sadece bacakların, hani, çalışıyor, kasların kuvvetleniyor. Ben aslında onu da yapmak istedim ama evimin yakınında bir, ııı, havuz bulamadım. Aslında en güzel spor o da. Eee, kesinlikle, hani, bir yüzmek de lazım.
Hı hı. O çok güzeldir, mesela, yüzmek. Bütün vücudun çalışıyor. Evet, evet, bütün vücudun. Tabii, canım. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. E, tabii, canım, yani, bütün vücudun çalışıyor, sürekli, böyle, o suyun seni i itmesiyle, akıntıyla belki, hani, ııı, nehirlerde ya da göllerde, hani, onunla çabalaşarak, cebelleşerek bayağı kendini yoruyorsun aslında. E, tabii canım! Kesinlikle, kesinlikle çok faydalı. Hani, bunun haricinde yüzmek, işte, koşmak, me mesela bir yerlere tırmanmak falan da inanılmaz kalori yaktırıyor.
Tabii. Denizde çok keyifli oluyor mesela, hafif dalgalı bir deniz falan olursa çok güzel oluyor. Hıı, şey, dağcılık falan gibi sporlar o zaman belki çok hoş olabilir.
Aynen, aynen. Ya, dağcılık falan da inanılmaz k yani, yaktırır. Hı hı. Hı hı. E, tabii, canım.
Hem doğayla baş başasın, stresini de atarsın, hem, işte, kalorini de harcarsın aslında güzelmiş hakikaten. Ama, işte, şey, ııı, hani, eee, imkânlar doğrultusunda da artık insan biraz, hani, karar vermeye çalışıyor. Yapabileceğin de süreklilik, hani, az önce dedik ya, motivasyon ve süreklilik. Mesela ben dağa tırmanmayı seçsem sadece hafta sonu gidebilirim. Belki o da, hani, ayda 2 kere filan.
Hı hı. Tabii, canım. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Hı hı. Evet, o bir, tabii, zor olur ama, hani, böyle, genelde, yani, burada en erişilebilir şey mesela spor salonları olabilir, böyle, yani. E, yani, tabii, canım, yani, burada bir de çoğu şeye erişebiliyorsun, hani, koşman için bir yer oluyor, ne bileyim, pilates yapabilmen için bir yer oluyor. Yani, çoğu, ııı, aktiviteye, uğraştığın spor branşına orada erişebiliyorsun. Hani, burada bence en mantıklısı o.
Hıı, her mahallede var en az 1 tane, doğru.